अ, जी देखिए मुझे ना अ, ऐसा रहता है कि अ, जब खबरों की बात करूँ ना कभी चैनल लगा लिया, टीवी चैनल लगा लिया या सोशल मीडिया देख लिया, तो ऐसी अजीब सी खबरें देखने को मिलती हैं ना अ, जिस वजह से मैं अगर आपको कहूँ कि मैं थोड़ा समय अगर उन्हें लगातार देख लूँ ना तो मुझे चिंता होनी शुरू हो जाती है और फट से मेरा फिर दिल करता है कि मैं चैनल बदलूँ। मुझे ना उसे एक तनाव शुरू हो जाता है अगर आपको बताऊँ या थोड़ा ऐसे एंग्जायटी अगर बताऊँ थोड़ी ऐसे मैं चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे होनी नहीं चाहिए क्योंकि अ, कह लीजिए अ, क्योंकि परेशानी तो दुनिया के साथ हुई है पर वो देखते सार ही मुझे ऐसा मैं चिंता सी होने लग जाती है। तो ऐसे में अ, मैं खुद को कैसे सँभाल सकूँ क्योंकि वो निरंतर चीज़ें अगर कुछ ऐसा देख लो तो वो चलती रहती हैं दिमाग में सोते वक़्त जागते वक़्त और मैं फिर यही करती हूँ कि वो चैनल वगैरह ना ही देखूँ कोशिश तो यही करती हूँ कि कोई न्यूज़ चैनल ना लगाऊँ या कह लीजिए सोशल मीडिया में ऐसी कुछ चीज़ें ना ही देखूँ। तो क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकती हैं कि कैसे मैं इस चीज़ से निपट सकती हूँ या कैसे सँभल सकती हूँ? जी।
<clicks tongue> जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रहीं हूँ। हम कभी-कभी ना भावनाओं में आकर अ, मतलब ऐसे समझ आ जाते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको अ, कौन-सी खबरें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं?
हुँ, जी देखिए अ, जैसे अ, एक तो होती है नॉर्मल जो खबरें अ, मतलब किसी की जानकारी हो गई ये-वो उसमें मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है पर जब आती है ना कुछ ऐसी खबर कि किसी का अ, एक्सीडेंट से देहांत हो गया या है ना? परिवार वालों को कैसा महसूस हो रहा है उस वजह से बेचारे वो उनकी वो जो वीडियो बना-बना के वो डालते हैं ना कि जैसे वो बेचारे परिवार वाले रो रहे होते हैं या वो डेड बॉडी की भी फोटो डाल देते हैं मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक है चीज़ें कि किसी के परिवार के साथ क्या हो रहा है ये सिर्फ़ वही लोग जानते हैं, है ना? और कोई दूसरा तो कभी कैसे ही महसूस करेगा? दो लोग तो सिर्फ़ मज़ाक कह लीजिए कुछ स कुछ समय के लिए या तो देखेंगे और कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं जब कोई नई खबर आ गई उस तरफ चल देते हैं। लेकिन, जब वो ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर देते हैं और ऐसे घर के अंदर जा-जा के ऐसे होता है अब पीछे भी एक खबर आई थी तो मतलब अ, या ये चीज़ें हो गई या किसी के साथ ये आजकल जो बच्चों लड़कियों के साथ रेप हो जाता है है ना, जब ऐसी खबरें आती हैं तो एक डर भी लगता है कि देखिए कि हमारे बच्चे अगर बात करूँ तो लड़कियाँ या महिलाएँ हम लोग सब कहीं भी सेफ नहीं हैं अपने घर में या अपने अ, कह लीजिए पड़ोसियों के साथ ही सेफ़ नहीं है क्या हम लोग? तो ये सब चीज़ें देख के एक तनाव जो है ना वो आना शुरू हो जाता है या अ, चिंता कहूँ तो अ, अगर मौत की खबर किसी की देख ली जैसे मैंने तो या एक्सीडेंट की देख देख ली तो वो चीज़ें भी दिमाग में घूमती हैं। चलो वो फिर भी थोड़ा उसमें से सँभल लेती हूँ लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना कि बच्चों की बात आ जाती है और बच्चे बच्चों के बारे में दिखाते हैं कि लड़कियाँ कैसे सेफ नहीं हैं या आजकल तो लड़के जो हैं बच्चे वो भी सेफ़ नहीं हैं। तो उस वजह से ना एक दिमाग में आ जाता है कि यार क्या हम बच्चे अपने जो हैं किसी के भरोसे छोड़ ही नहीं सकते? ना किसी रिश्तेदार के देखिए और ना ही किसी पड़ोसी के क्या-क्या लोग कर रहे हैं आजकल मतलब छोटे मासूम बच्चों के साथ तो ये सब देख के ना बड़ी ज़्यादा चिंता होती है कि क्या बनेगा आगे दुनिया में, जी।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। और अ, तो आप मुझे ये बताइए कि आप रोज़ किते देर समाचार देखते हैं या फ़िर पढ़ते हैं?
उम, जी, देखिए अ, मैं ऐसा कुछ फ़िक्स समय नहीं है मेरा लेकिन जैसे घर-परिवार में टीवी में अम, कह लीजिए घर वाले लगा देते हैं ना परिवार वाले कोई न्यूज़ लगा देते हैं। तो अ, 5 मिनट ही शायद मैं देख पाती हूँ, और उसके बाद मैं कह देती हूँ कि इसको बदल दो। मु मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये सब क्योंकि, वो निरंतर रूप से कैसे वो एक नकारात्मक चीज़ें बार-बार, बार-बार और उसे बड़ा कर के वो दिखाते हैं। मतलब, बात चाहे छोटी हो या पता नहीं वो सच में वैसी होती है नहीं होती है लेकिन उसे अ, इतनी बड़ी बनाकर दिखाते हैं ना वो मैं अगर आपको बताऊँ अगर नॉर्मल कुछ ख़बरें चल रही हैं ना कि कुछ सड़कों की आवाजाही या कुछ रिपेयर की तो वो तो मैं फ़िर भी देख लूँगी उसमें कोई ऐसी दिक़्क़त नहीं है। लेकिन वो जो ऐसी नकारात्मक चीज़ें आनी शुरू हो जाती है ना उसके उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, है ना? अ, तो रि ये रेप वाली आ जाती हैं या कुछ ऐसी एक्सीडेंट की आ जाती हैं या मार-धाड़ ये वो तो अ, वो चीजें जो हैं ना अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मैं देख पाती हूँ। मुझे होता है कि फट से ये चैनल बदल दो मुझसे नहीं देखा जा रहा है। या फ़िर अगर हाँ हेडलाइन लेनी है तो फ़िर मैं थोड़ा न्यूज़ पेपर थोड़ा देख लेती हूँ, अख़बार देख लेती हूँ। उसमें थोड़ा हेडलाइन उसमें पढ़ लूँ तो ठीक है। या फ़िर फ़ोन में मैंने ई पेपर वग़ैरह के वो जो पेज होते हैं ना वो फ़ॉलो कर रखे हैं। उसमें जो मोटी-मोटी ख़बरें होती हैं वो मुझे दे देखना फ़िर भी ठीक लगता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे मैं किसी न्यूज़ चैनल की बात करूँ तो कभी भी नहीं। क्योंकि वो लोग ऐसा-ऐसा कंटेंट पोस्ट में करना शुरू कर देते हैं ना आपको देख के अजीब-सा होना शुरू हो जाता है कि एकदम नकारात्मक चीज़ें दिमाग़ में चलनी शुरू हो जाती हैं। जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए क्या ये जो चिंता है ये आपके दिनचर्या या फिर आपकी नींद पर कहीं न कहीं असर डाल रही है कि जैसे आपके जीवन को कहीं न कहीं ये प्रभावित कर रही है?
हुँ, जी देखिए मेरी नींद प्रभावित हो जाती है इन चीज़ों से, क्योंकि अ, घबराहट होनी शुरू हो जाती है ना मन में तो और वो जो चीज़ें हमने सुबह देखी होती हैं या फ़ोन को सोने से पहले कई बार कोई ऐसी खबर आ जाती है जो हम देख लेते हैं और जब सोने का समय आता है ना, तो वो चीज़ें दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं और जो ख़्याल है ना वो इतने ज़्यादा मैं अगर आपको बताऊँ निरंतरता से चलते हैं और नॉनस्टॉप चलते हैं और उस वजह से तनाव आना शुरू हो जाता है और नींद गायब हो जाती है कभी क कभी-कभार कि ये क्या देख लिया? ये क्या अ, पढ़ लिया मैंने सोने से पहले? या कभी अ, मैंने जैसे बोला कि वो डेड बॉडी की कई बार तो फ़ोटो डाल देते हैं। तो ऐसी अ, चीज़ें डालना और लोगों के सामने शरेआम लोगों को दिखा देना, पता नहीं या तो परिवार वालों की सहमति उस चीज़ में होती है कई बार या नहीं होती है। क्यों ऐसी चीज़ें लोग पोस्ट करते हैं? देखिए आप एक लिख के भी तो डाल सकते हैं ना। ज़रूरी है क्या किसी की फोटो ही डालनी है आपको? है ना और एक पीछे मैंने एक रेप केस हुआ था उसमें भी उन लोगों ने अ, मतलब वीडियो डाल देते हैं यार लोग। मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे? मतलब क्या एक खबर के लिए तुम एक कंटेंट के लिए किस हद तक जाते हो? अ, मतलब लोगों का ना वो अगर मैं कहूँ ना थोड़ा वो डोल गया है ईमान सा, कि क्या करना चाहिए क्या अगर बनती भी है क्या ऐसी खबर तुम्हें देने की? कई लोग बर्दाश कर लेते हैं। कई लोग देखते एक स कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं इधर से देख के उधर से निकाल दी देख के भी, है ना? पर कई लोगों का वैसा मुझे लगता है कि मेरे जैसों का मानसिक वो कह लीजिए इतना वो स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो उस चीज़ को सहार सके। तो एक दिनचर्या भी मैं कहूँ ना तनाव आ जाता है मुझे और फिर रात में भी नींद नहीं आती है इस वजह से। तो वो प्रभावित हो जाती है सारी चीज़ें जी।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ पा रही हूँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको लगता है कि आपकी अपनी चिंता पर नियंत्रण आप पा सकते हैं या फ़िर आपकी ये एक आदत ही बन गई है?
उम, जी देखिए, जब कोशिश करती हूँ कि अ, मुझे जब ऐसा ज़्यादा महसूस हो ना मैं अ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मेडिटेशन कर सकूँ। और मैं तो वैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल ना ही लगाऊँ तो ही अच्छा है मेरे लिए। तो मैं मैं उन्हें देखने से ही परहेज़ करती हूँ, या फ़िर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े अच्छे वातावरण में जाऊँ या दोस्तों में जाऊँ, ताकि मैं अ, हँस-खेल सकूँ। है ना? अ, या फ़िर जब क कमरे में अपने अकेली हूँ तो कुछ हल्का संगीत लगा के, आँखें बंद करके थोड़ा-सा म मतलब समय बैठ सकूँ, ध्यान लगा सकूँ। लेकिन कभी-कभार तो व विचार आने शुरू हो जाते हैं ना, वो ही निरंतरता से कि किसी के साथ कैसा होगा, क्या होगा? ये दुनिया में चल क्या रहा है, कभी कहीं से कुछ ख़बर आ जाती है, कभी कहीं से कुछ आ जाती है। कोई कोई चीज़ें अगर सोच भी नहीं होती है, तो वो जैसे फ़ोटो वाली चीज़ आ जाती है वो भी दिमाग में घूमती रहती है, फ़िर वो कितनी-कितनी देर। तो कोशिश करती हूँ कि जैसे अ, मेडिटेशन वग़ैरह करूँ ताकि मुझे ना इन चीज़ों से अ, एक जो सहज थोड़ा महसूस हो, मैं थोड़ा आसान महसूस कर सकूँ और मेरी अ, जो ऊर्जा है ना वो अच्छी रहे। ताकि मैं बाकी जो दिनचर्या है ना, वो थोड़ी अच्छे से निपटा सकूँ और सही तरीके से काम करूँ। और मैं स्ट्रॉन्ग अपने मन को जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग बना लूँ। तो इस वज़ह से ये चीज़ें थोड़ी करने की मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ या बट इसमें इसमें भी ना निरंतरता थोड़ी कायम नहीं हो पाती है। तो क्या आप ऐसे कुछ सुझाव दे देंगी? ताकि मेरी ये चिंता है ना, मैं इसे कैसे संभाल सकूँ जो मैं देख नहीं पाती हूँ ये चीज़ें। जी।
जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से अब समझ चुकी हूँ। बस मुझे लास्ट बात आप ये बताइए, क्या आपने कभी किसी से ये डर के बारे में बात क साझा करी है किसी के साथ?
उ, नहीं मैंने अभी तक तो नहीं की है क्योंकि अ, मतलब जब मतलब परिवार वालों को शायद पता भी है देखिए मैं जब ऐसा कुछ आता है ना? मैं कहती हूँ बदल दो इसको फट से उन उनको पता है कि उसको देखना ये सब पसंद नहीं है। सामने से तो मैंने कभी नहीं व्यक्त किया है कि मुझे चिंता हो जाती है, ये चीज़ें देख के लेकिन जब लगा होता है कुछ उन्हें पता है कि ये आ गई अब इसने बंद करवा देना है तो मैं बंद ही करवा देती हूँ। जी।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल। मैं अब आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ चुकी हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ना आपको यही बोलूँगी कि देखो अ, जैसे हादसा ए, जो या ये दुर्घटनाएँ होती हैं, इसकी ख़बरें ना अक्सर आपको डर और तनाव पैदा करेगी, लेकिन आप ये कोशिश करें कि दिन में ना आप केवल एक ही बारी ख़बरें देखें और सिर्फ अ, वोह स्पीक हो और भरोसेमंद हो ख़बरें। क्योंकि अफ़वाहें देखने से आप कहीं न कहीं बचें। और जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर अ, सोशल मीडिया पर जो वायरल होती हैं ना वो वीडियोज़ कि अफ़वाह वाली खबरें? वो आप देखने से बचें। आप उसपे इतना भरोसा मत करें। और जब आप हादसे की ख़बर पढ़ते हैं तो आप खुद से पूछिए क्या मैं इस घटना को बदल सकती हूँ? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि हम बदल नहीं सकते उस चीज़ को लेकर या फिर मैं क्या किसी को मदद देने में योगदान कर सकती हूँ? क्योंकि अगर आपके हाथ में होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है ना कि जब एक्सीडेंट हो गया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है उस चीज़ को लेकर। बस आपको अपने मन को मनाना पड़ेगा उस चीज़ में। तो देखो हादसे की ख़बरें देखकर बिल्कुल घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी, कभी-कभी डर भी महसूस होने लग जाएगा। तो उस समय मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आपको डर लग रहा है या आपको जब घबराहट हो रही है उस चीज़ को देखकर आप एक गहरी साँस ले लें। या फिर अ, ध्यान करने लग जाएँ या फिर आप हल्की-सी एक्सरसाइज़ करने लग जाए। और अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप परिवार और दोस्तों से अपनी भावनाओं को साझा करनी स्टार्ट कर दें। जैसे आपने बोला कि आपने बिल्कुल भी नहीं करी। तो कहीं न कहीं आप अपने परिवार और दोस्तों से अपनी भावनाओं को साझा करोगे तो कहीं न कहीं आप सामने वाला आपको कोई न कोई तो अ, मतलब दिलासा ही दे देगा आपको किसी न किसी बात को लेकर। और रही बात आपको लगता है कि आप अ, देख के आपको कुछ न कुछ होता रहता है या आप सोचते रहते हो तो आप उस माहौल से ही उठ जाओ। आप वहीं से थोड़ी देर के लिए चले जाओ, कहीं और बाहर चले जाओ। तो इससे क्या होगा? आप अ, इस चीज़ों को समझ पाओगे। और देखो ख़बरों की बज़ाय आप एक अ, सकारात्मक और एक समाधान केंद्रित जानकारी पढ़ें। क्योंकि दुर्घटना की जो ख़बरें पढ़ने के बाद जो आपका 10-15 मिनट के लिए कोई भी अ, रिलैक्सिंग एक्टिविटी करेंगे तो जैसे संगीत सुन लिया या जैसे मैंने आपको बोला कि आप माहौल से बाहर चले जाओ, थोड़ी-सी वॉक कर लो। तो आप उस चीज को समझ पाओगे और अगर हादसे की ख़बरें बार-बार आपकी नींद को या फिर आपके ध्यान को प्रभावित कर रही है। तो आपको ऐसा होता है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करें या काउंसलर से मिलें। उससे क्या होगा आप मानसिक समस्या को एक अ, गंभीरता से लेने की मतलब कहते हैं कि समस्या को लेना भी चाहिए। लेकिन ये है कि जैसे कि मैंने आपको जो सुझाव दिए हैं, आप एक बारी उसको अपना के देखिए, उस माहौल से दूर हो जाएँ, अपने किसी दोस्त या परिवार के साथ बात को साझा करें तो कहीं न कहीं आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको अ, न्यूज़ को कम देखें। ज़्यादा बार-बार उसको रिपीट मोडे पे मत देखिए।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। जो आपने सुझाव दिए हैं ना मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इन्हें अपनी दिनचर्या बनाऊँ और मैं स्थिति से मुझे लगता है मैं बाहर आ जाऊँगी। आपका सच में बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।